Mah, allora guarda più che altro è che è che, poi era collegata anche al discorso che ti dicevo del compleanno. Perché appunto, uhm, quando quando ero piccola c'era, ehm
Mh-mh.
venivano i miei cugini, uhm, che ho ho una serie di cugini diciamo una una decina di cugini più o meno della de della mia età, ecco, che in quell'occasione, uhm, magari venivano, uhm, appunto, anche per la sagra, ma poi, uhm, si fermavano a casa mia e c'era, ehm, vabbè il taglio della torta classico, tanti auguri a te e, ehm, una cosa che, ehm, è legata proprio al periodo estivo, che si mangiava l'anguria tutti insieme. Quindi c'era proprio la la classica anguriata chiamiamola, ecco che quindi era era diventata come dire, tradizionale insieme uhm, c'era tutto tutto l'insieme della tradizione era: eh, il compleanno, uhm, torta, anguria, festa patronale, era era tutto un una commistione unica di di queste cose.
Ah beh, una bella famiglia. Ah! <chuckles> Beh, ti doveva sembrare quasi come se fosse un po' tutto organizzato per te, di sentirti un po' al centro dell'attenzione per una volta, soprattutto in una famiglia così grande.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Poi vedi, ho certo. No, se certo, sì, sì, sì, no, quello sicuramente. Ho un ricordo particolare un po' un po' un po' sciocco, diciamo anche, di noi bambini appunto, quindi dic diciamo dai 7-8 anni, 9, così, tutti in fila con l'anguria in mano, affacciati a un bal al balcone, al terrazzo dei miei che è abbastanza grande, ehm, praticamente, ehm, sporti fuori per non gocciolare per terra che che ci mangiamo tutti in fila questa anguria, ecco, ehm, e sputam uhm, sputiamo i noccioli giù ne nel nel cortile. Ecco, questa è una cosa che mi viene
<chuckles> Vai, vai. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Avete seminato tante angurie. <chuckles>
Sì, sì, uhm, mi viene proprio in mente questa questa immagine quando penso a a quel a quel giorno lì, ecco, in particolare.
Fantastico. Guarda, io ti ringrazio tantissimo di aver condiviso tutte queste tue esperienze personali di vita, ehm, con me, ed è stato davvero un piacere ascoltarti.